Aber du hattest, also, innerhalb des Orchesters dann beim großen Auftritt vor ganz vielen Leuten, hattest du quasi noch mal dein dein eigenes Solo, das du spielen durftest. Habe ich das so richtig verstanden?
Mhm. Ja. Ja, richtig.
Wow, cool. Es muss ja 'n geiles fühle Gefühl sein, oder wie wie fühlt sich das an?
Ja, äh, es haut dich weg. <chuckles> Ja, tatsächlich. <chuckles> Ja, da bist
<chuckles> Wie viele wie viele Leute waren im Orchester und wie viele Leute waren im Publikum?
Ja, es war schon kurz, also, wir waren, ich glaube, an die 30, 40, äh äh, Orchestronen, also die, was Musikinstrumente gespielt haben und dann halt Publikum ja, ganze 1.000 oder so.
Aha. Wow.
<chuckles>
Wow, das ist das das da krig ach, wow, da g kriegst du Gänsehaut, oder? Es flasht. <laughs>
Ja, das flasht. <chuckles> Ja, ja. <chuckles> Ja, sicher, so.
Wie oft wie oft durftest du so diese Erfahrung machen? War das 'n One-Time-Erlebnis, oder
Ja, jetzt nicht so oft. <chuckles> Da waren ja auch noch andere Soliste Solisten dabei. <chuckles> Das war jetzt, äh, je nachdem, wie wie was halt, äh, das Musikstück, äh, mit sich brachte, also, äh, und dann entsprechend halt dann, äh, konnte m durfte man dann halt vorspielen, ja.
Aber im p Okay. Ja, aber es war nicht nur ein einziger Auftritt, ne, also es war anscheinend schon wenigstens so 'n paar Mal?
Ne, ne. Ja, ja, wir waren, äh, in in, ähm
Cool.
Norwegen unterwegs, wir waren in den USA, uff, war schon so 'ne 'ne Tournee, so 'ne 'ne kleine, sagen wir mal so.
Aha. Ähm, das war 'n Or Orchester, ne? Was war denn das für 'n Orchester, in dem du da gespielt hast? Wie heißt das denn?
Mhm. Mhm.